ああ、にがだか、7時とか6時とかですよね。たぶんそれは結構難しい気がしません？何度か前にちょっとまあ、その、あすよくあの
は、うん。 ええ、ん、え。
ウェブとかその、本とかで、いいうのは、朝、や早く起きて最初の朝の方が、め頭が冴えるから、その最初のさんじかん頑張ろうみたいなことを、う、書いてるたりすることが多いんですけど、私はそそん、真逆で、も、夜寝る前こそがそのその、自分の頭脳活動のピークみたいな感じになってるので、うーん、すそうすると、その、みつを3時に持ってかない、いけないし、そうすると絶対6時に起き起きれないってことなって、ぜん続かなかったですね、うーん。
はい。 ええ、え。 はい。 ええ。 はい。ええ。 そうですよね。なるほど、なかなか難しいポイントですけれども。うん、ああ、確かにね、おっしゃった通り、あの、夜型の人でも、やはり夜の方が冴える、考えが色々ひらめく、集中できるって思って、としても、結局脳は疲れてるので、ね、その分早く寝て、早く起きた方が、やはりね、パフォーマンス的には絶対にいいとは、まさにね、あの、ご自分でおっしゃってる通りのことが起きるのかな？とはちょっと思いますが、無理ですよね？
はい。 はい。 はい。 はい。 うんうんうんうんうんうんうんうん。 うーん。ちょっと朝にやるとか、そのその、ま、その、昼間の仕事を、そ、朝に打ち出して、その、仕事の前にやるっていうその、時間のちょっとずずらしはちょっと考えはしたんですが、ちょっと試してみてダメだったんで、ちょっとこれはちょっと難しい感じなんですよね。
はい。 はい。 そうなんですね。うーん。
うーん、え、これ多分その、一つ思い当たるのは、ちょっと、その、結果が見えるのが、まだ、これ完成する、まだ、半年とか1年とかかかりそうなんですよね、ちょちょ、うん、こずつその、遠く見えてるのがちょっとなんか、そのモチベの低下の原因なってるんじゃないかな？とも思うんですけど。と、これはちょっとなんか、うん、考え方なんか変えた方がいいんですかね？
はい。 うーん。はい。 うん、がね。 いや、ほんとですね。うん。 そうですね、確かにね、もうこの果てしない先に待っているゴールに向かって、やっぱ、走るのって、もうやっぱり嫌になってしまうというか、やってても「ハー」ってね、ゴールに行きつかないので。ね。うん、あ、うん。ね。でも、あの、う、確かに、いずもし、逆にね、ご自分でやってるから、なんかこう、急ぐ必要がないのも、いいのか悪いのかですよね、きっと。なんか締め切りがあれば、おそらくね、なってやるけれども、締め切りが先から、ね、り、そこはあの、ついつい、今日やらない、明日やらないっていうことも出てきてしまうのかなとは思うんですが。ま、例えば、1日、2日やらなかったことで、ご自分としては罪悪感をやはり感じるんですか？
はい。 うんうん。 はい。はい、そうなんですよ。ふん、まさに。 はい。 うーん。ああ。あ、ああ、はい。 お、はい。 うんうん。 うん、はい。 はい。